¿Sabes?, estoy en un dilema completamente porque, pues, he querido ahorrar ya desde hace cierto tiempo y, pues, no había podido. La verdad es que yo sentía que lo que ganaba, pues, me permitía a lo mejor es realizar este tipo de ahorro, pero como, pues, en el trabajo todo el tiempo estoy en la oficina o es como este tipo de trabajos que luego parece que tu segunda casa es la oficina, am, pues, todo el tiempo estoy pidiendo comida y, o estoy comprando, pues, no sé, botanas, chucherías, porque, pues, el antojo está ahí. Y y la verdad es que, pues, empecé a tratar de reducir ciertos gastos de este sentido, pero aun así no he logrado llegar como a este punto en el que pueda decir: "Ah, este dinero sí lo puedo apartar para un ahorro". Y, siéndote sincero, ya me estoy empezando a desesperar un poco y y hasta preguntar si realmente estoy ganando lo suficiente como para, pues, tener todo este tipo de metas, ¿no?, como disfrutar de de mi dinero de alguna manera con mis gustos y al mismo tiempo poder tener un un espacio para ahorrar para, pues, para cualquier emergencia o alguna situación, este, que que, pues, uno nunca espera que pase. Entonces, oh, como que, ah, no sé, es como desesperante, es frustrante y al mismo tiempo, pues, me hace pensar si no estoy haciendo algo incorrecto o o no me estoy dando cuenta de algo que quizá estoy fallando.
Ujú. Ujú. No, y te entiendo perfectamente. Y bueno, pues, entonces ahorita, eh, haba hablando entre nosotros, vamos a ver si encontramos ahí algo en lo que podamos ayudar para que puedas empezar a ahorrar. Mira, a mí me gustaría saber, tú me dijiste que, bueno, estás, em, m mucho tiempo en oficina y que has disminuido gastos haciendo cuestión de de pedir comida y cosas de estas, ¿no?, pero me gustaría saber, o sea, ¿cuántas veces, eh, pides comida a para la oficina?
Vaya, bueno, creo que, pues, como yo inicio desde muy temprano en la mañana y salgo como después de las 5:00 de la tarde, am, antes, pues, eran mis 2 comidas, mi desayuno y mi comida, más lo del antojito en medio, ¿no?, de estas horas. Y he tratado de que solo sea una comida por día y quizá un antojo entonces, pues, am, sí, quizá antes pedía, am, 10 comidas y 5 snacks, por decirlo así, ahora ya son 5 comidas y 5 snacks.
Ujú. Ujú. Mm, oye, ese es un gran avance, la verdad, aunque igual puede haber ahí un área de oportunidad, pero ya hablaremos de eso, pero ha sido un superavance. Y otra pregunta, además así de de estos gastos, no que a lo mejor son los más visibles, pero ¿tendrás así algún tipo de suscripciones, alguna deuda ahí que de algo que te compraste, algo que también estés así pagando, pues, mensualmente o semanalmente?
Gracias. Bueno, ahora que lo mencionas, sí, eh. Este, bueno, tengo estas suscripciones a a plataformas de streaming para películas, y si te soy sincero ya tienen muchísimo tiempo que no me he podido dar la oportunidad de ver, am, 1 o 2 películas al día, a, no sé por ejemplo antes podía y tenía la oportunidad de ver varias películas y lo disfrutaba bastante y por eso me animé a hacer las suscripciones pero a día de hoy, pues, es muy esporádica la situación en la cual yo pueda, pues, ver este este tipo de de películas de series, entonces, este, pues, la verdad es que creo que ya lo había olvidado por completo y es algo que sí tendría que que ver porque sí tenía varias suscripciones. También tenía ahora que que empecé como a recordar suscripciones a videojuegos, este, como de estas plataformas que te permiten jugar cierto catálogo en base a una suscripción y, pues, creo que, si no he podido ni he tenido el tiempo para ver películas, para jugar, creo que ha sido, pero eh, menos, o sea, casi 0. Entonces, uf, bueno, ahorita como que, mm, fue como mm, un golpe de realidad a lo que estoy recordando en cuanto a este tipo de suscripciones. Y en deudas, pues, la verdad es que sí también, pues, he estado pagando, am, un viaje que tuve y y, pues, como fueron los vuelos y el hospedaje, lo puse a meses, este, y, pues, sigo como terminando de pagar este, esta deuda que que me generé pero, pues, no sé esta todavía ya la tenía un poquito más presupuestada dentro de mis ingresos y egresos mas no había considerado lo demás.
Ujú. Ujú. Ajá. Ujú. Sí. Mm, entiendo, oye, y una, eh, última pregunta por el momento, ¿tienes así que, cuánto es lo que a ti, si tú vivieras así en el mundo ideal, te gustaría, este, ahorrar mensualmente? ¿Tienes así como algún monto en específico al que quieras llegar?, o es así como de: "No, pues a mí me encantaría el 10% de mi sueldo siempre poder ahorrarlo".
Mira que, ahorita que que estás dando como esa frase justamente, primero que nada en en mi mundo ideal, como bien preguntas, am, lo primero sería tener una base sólida con lo que serían 3 salarios míos, o sea, tener lo de 3 salarios como base y a partir de ahí empezar a generar este ahorro, eh, con un 10% de lo que yo percibo mensualmente. Entonces, am, creo que sí, sería este 10% más, am, 3 veces mi salario para tener esta, este como pequeño fondo de ahorro para emergencias o o quizá hasta para un gusto que no exceda como cierto límite dentro de lo que yo tengo, pues, planeado.
Ujú. Ujú. Perfecto. Oye, pues primero muchas gracias por darme toda esta información, porque así ya más o menos te puedo ayudar de una mejor manera. Entonces, mira, por ejemplo, algo que yo te puedo recomendar y ya me dirás si lo ves así como algo que pudieras aplicar, primero es anotar todo lo o sea, todos tus ingresos. Si es tu sueldo, bueno, tu sueldo ahí lo puedes poner así en un Excel, en una libreta o incluso hay así aplicaciones que te ayudan a llevar un registro, ¿no?, de de todo el dinero que te va llegando y lo que va saliendo. Sería importante, bueno, a aunque ya me has dicho más o menos qué es en lo que se te va eh, en lo que vas gastando el dinero, pero sí tenerlo anotado para que con números, o sea, mes a mes vayas viendo, pues en cuánto sí pueda reducir, cuánto puedes dejar como para gustos personales, pero todo así como muy bien establecido, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, la cuestión de las comidas, aunque ya hiciste un gran avance, ¿no?, de reducir la, eh, las comidas, a lo mejor es algo que podrías, este, reducir todavía un poquito más, o sea, para que ese dinero, pues lo puedas, por ejemplo, meter a la parte de los ahorros, que sería pues bueno, ah, si ya va un esfuerzo que a lo mejor podría ser el, eh, los domingos, por decir algo, pues preparar comida que puedas poner en el refrigerador y así poder llevártela al trabajo. Y a lo mejor dices: "Mira el viernes", o el día que más te guste, este, pues ese día, eh, pues sí será mi gusto y me voy a comprar algo para la, eh, para el trabajo, ¿no? Para así reducirlo aún más. De estas 2 cuestiones que te he dicho, no sé q este cree ¿qué opinas al respecto?
No, pues, la verdad es que sí, sí me dan bastante sentido y creo que son cosas bastante realizables. Para serte sincero, creo que, por la parte de la comida, mucho de lo que he estado gastando y consumiendo ha sido, creo que también en parte por mi flojera de cocinar y, o sea, me gusta cocinar, pero luego de repente, pues, uno llega cansado y y, pues, como que no llega con esta motivación, ¿no? Para quizá pensar en un menú y pensar en, este, pues, hacer la comida. Pero creo que si empezara a realizarlo los fines de semana o el domingo, este, quizá como a mediodía, que todavía no estoy como en este espacio de de mucho sueño, pero tampoco como, am, recién despertado, me podría funcionar. Entonces creo que, pues, la verdad es que sí voy a tomar este este consejo y voy a a tratar de ser un poquito más consciente de lo que, pues, estoy consumiendo bastante comida y quizá, pues, solo darme este gustito, ¿no? Del del snack de de algo así, porque la verdad es que soy muy antojadizo y por eso también es que me pasa mucho esto. Con respecto a lo del como el control de gastos, la verdad es que
Ujú. Ujú. Total.
en algún punto había intentado usar el Excel, pero está todavía como muy, ah, como muy principiante. La verdad es que ya tengo más herramientas con las cuales puedo desarrollar, pues, tablas dinámicas y todo esto en Excel. Pues, creo que que realmente sí me podría funcionar. La verdad es que como que lo dejé tanto de lado que había olvidado que existía esta posibilidad de hacer como pues, esta percepción de y ajustes como de de gastos y y la verdad es que suena fabuloso para poderme dar yo también un control y decir en qué se me está yendo o por dónde tengo estas fugas de dinero.
Claro, sí, eso ayuda muchísimo, ¿no? A veces arreglar la las situaciones, pues, primero tenemos que tenerlas así como muy de manera objetiva, así presentes, ¿no? Entonces, bueno, eso seguramente te va a ayudar mucho y claro que ya tienes más herramientas, así que va a ser muchísimo más fácil. De la de la comida, como un último tip, por ejemplo, eh, eso de que, pues, sí, da flojera hacer la comida, la verdad, pero igual puedes así, eh, cuando hagas un domingo, puedes hacer incluso extra, o sea, más, no tanto como pensando en la semana y puedes así hasta congelar comida que te puede, la comida te puede durar 3 meses a 6 meses en el en el congelador. Entonces, a lo mejor puedes hacer algo más y decir: "Ay, pues, voy a cocinar cada 2 semanas y tengo congelado, ¿sabes?" O cada mes, cómo dedicarle y ya después te vas olvidando de eso y a lo mejor ahí lo puedes ver como, pues, ya de a lo mejor que no sea cada semana, si es que dijeras, mira, cada semana también se me hace pesado, eso podría ser. Y habíamos hablado también de las suscripciones, ¿no? Este, bueno, las suscripciones sí sería bueno si pudieras así como darle una revisada de cuáles tienes y a lo mejor, no quitarte de todo, ¿sabes? O sea, también eso te va a ayudar el anotar, eh, las las cosas, pero, pues, sí dejarte, como te decía, a lo mejor algo que sea un gusto para ver si con eso todavía la la armas, ¿no? Pero a lo mejor en las suscripciones ver un poco de, tanto en los videojuegos como de plataformas así de, para series y eso, decir, mira, a lo mejor me voy a quedar con 1 que sería como que la que más a lo mejor pudiera utilizar. O si de plano dices: "La verdad es que no voy a ver nada", quitar todas, ¿no? Pero a lo mejor con una que vayas ahí dejando para esos momentos que a lo mejor pudieras llegar a tener de de querer desestresarte, pues, tienes algo ahí disponible, y la de los videojuegos, pues pues, si ves que no juegas igual, pero si no, bueno, también quedarte con una suscripción de lo más básica, ¿no? O sea, tratemos, podemos tratar así de no quitar todo de golpe, sino ir reduciendo, ver si esto, este, nos ayuda a ahorrar y, si no, ya anotando todo, dices: "Mira, entonces todavía puedo reducir más estos gastos" y entonces que se vayan directo al ahorro. ¿Qué te parece esto?
Sí. Sí, ¿no?, cre claro, la verdad es que tiene todo el sentido del mundo y creo que que sí lo voy a hacer, la verdad es que creo que me acabas de de dar como, un me acabas de iluminar ahora sí con con todo lo que quizá no me había dado cuenta hasta este momento y definitivamente creo que voy a empezar a, pues, a a dejar de pagar ciertas suscripciones que tenía porque como bien mencionas, ¿no? La verdad es que, te decía que ya no tengo tiempo para jugar, entonces creo que en este momento quizá no sea necesaria y pues, no le veo un valor en estos espacios, pues, yo creo que sí en los videojuegos quizá, pues, le dé un peq un pequeño espacio, un pequeño break y ya meditar qué plataformas de de películas sí quiero mantener conmigo, la verdad es que creo que me me has dido dado un norte increíble y con esto creo que voy a poder lograr mi meta muy pronto. Te agradezco muchísimo por escucharme y por darme tu opinión.
Ujú. Ay, de nada, qué gusto que te haya servido todo lo que hemos platicado, y ya sabes que estoy aquí para ayudarte siempre que lo necesites, adiós.